Aquela crítica, eu faço de tudo pra melhorar, pra não dar abertura pra aquela pessoa me dar crítica, porque eu sou leonina, e leoninos não gostam de tratar bem com
Uhum. <laughs>
com com com, não não não se entendem bem com com crítica, negativa, pelo menos não.
Sim. Sim, eu sei como que é, né. Eu sei muito bem como que é, mas vai. Q é, sempre tem, né, um por aí, né. Mas me fala, me me explica melhor o que que está acontecendo. Hã.
Conhece o leonino Então. Só que só que eu não s vou te explicar, eu não sou leoni eu não sou o tipo de pessoa leonina, não sou tipo q que mostra as garras. Pra isso, eu sou um gatinho manso, então assim, quando a pessoa me pega de surpresa e mete uma crítica, eu travo.
Aham. Hum.
Quando eu não travo, o que é pior ainda, eu concordo.
Uhum.
Mesmo que não seja <chuckles> verdade, eu começo a me criticar também.
Hum.
É por isso que eu tenho raiva de mim.
Entendi. Entendi, por isso que você fica com essa raiva de você, né. Mas olha, que sensação, e assim tem tem al alguém específico o ou, né, um pessoal, sei lá, um grupo espe
Exatamente. Tem alguéns tem alguéns. Vamos lá. Família. Família.
Hã. Entendi, aham. Me conta. Família, olha, logo família.
É, exatamente. As pessoas em quem a gente tecnicamente confia, né. Ou eu que confio demais.
Aham. Uhum, tá.
E, assim, vou botar minha situação geral. Eu precisei parar de trabalhar.
Tá bom, me con